Enggak sih, yang saya maksudnya kalau di lingkungan saya, teman saya itu m belum pernah ada cerita kayak gitu, maksudnya yang udah ini ya, data dia dipakai oleh orang itu, enggak. Cuma kalau di berita ya itu tadi sih yang secara, eee iya bocor, habis itu salah salah penggunaan, ya kayak pernah lihat di med media sosial itu kan. Ini ya ,nama dia itu dibuat minjem, kayak gitu ya, dibuat, sedangkan dia itu enggak ngerasa pernah, pernah mengajukan ini. Nah.
Belum ya. Mhm, heeh. Iya, ya. Ya ya ya ya. Bocor. Iya, ya ya ya ya. Mhm mhm mhm. Iya. O oh ya, betul. Iya, ya ya, itu banyak sih ya. Iya, benar banget. Eh itu kayaknya juga dulu di berita ada kayak gitu, malah 1 kecamatan, apa ya, itu datanya, jadi orang 1 kecamatan tuh, ditagih gitu sama debt collector ya kan, ternyata data mereka itu dipakai untuk pinjaman gitu. Nah mereka merasa tidak melakukan, mmm. Oh artis, ap itu gimana itu?
Ada. Eee. Yang saya baca itu artis ya. Mhm. Ta heeh, selebrita, ya sama kayak gitu, nama dia dipakai buat ini, apa, buat pinjam gitu. Isa iya, ya kayak kayak ya akhirnya ditagih sama ya, kayak yang 1 kecamatan itu. Jadi kayak dia itu ada penagihan.
Heeh. Oh dipakai, ya ya ya ya. Oh, oke. Iya iya berarti kan anu ya, iya kekhawatiran kita kan ya kalau misalnya data seseorang itu disalahgunakan, ya kan, padahal, eee, meraka orang itu nggak pakai atau kita nggak, eee, melakukan itu, tapi kita yang dapat dampaknya ya nggak sih?
Betul. Iya, itu kan akhirnya ngerugikan ya.
Mhm. Iya. Jelas lah ya Kak, betul.
E kita nggak ngelakuin, kita nggak melakukan, kita nggak ini, ternyata ya resikonya kok kebagian ya itu, kok jatuhnya kok jadi kita.
Heeh. Iya, ya ya ya. Gimana itu Kak? E cara kita, menurut Kakak itu, cara kita melindungi data pribadi di zaman kayak gini nih, sekarang ini. Kan mau nggak mau ya, kita diminta upload, harus upload, kita diminta foto harus foto, ya kan, semua loh hampir semua aplikasi kayak gitu ya kan, kayak gitu. Nah gimana tuh kan berarti data kita sebenarnya udah kemana-mana nih, gitu, ya nggak? Mhm mhm, gimana itu Kak, menurut Kakak, pandangan Kakak gitu?
Iya. Betul. Sudah, sudah, iya. Ya ya kalau saya sih karena emang nggak bisa lepas ya zamannya zaman begini. Ya selama, selama yang saya hadapi itu memang bisa dipercaya, maksudnya memang ada kebutuhan ya, kebutuhan yang saya tahu itu emang, emang perlu, ya contoh kayak di bank, e itu, e itu kan saya butuh. Heeh, ya gimana nggak ngikutin.
Iya, iya. Aman. Iya betul betul betul. Iya, iya perbankan, wajib. Iya betul. Eee, pokoknya iya, yang penting kita percaya bahwa bank nya itu memberikan, apa namanya, mengimplementasikan teknologi yang, eee, terbaik lah ya, menjamin keamanan gitu kan. Ya karena ada beberapa bank kan Kak, yang suka-suka bocor kan, tahu nggak sih? Heeh gitu. Mhm.
Iya. Nah ya, ya iya. Ya itu emang nggak bisa juga ya, maksudnya kita nggak bisa hindari, hanya itu, kan e oknum.
Iya. Iya.